Esatto, quindi magari come poi viene, ehm, raccontato un caso, per esempio, non so, a me non piace a volte, ehm, la, mhmm, drammaticità con cui vengono raccontate delle notizie o come vengono raccontate, non so, anche in femminicidi per esempio, ehm, che magari alcuni telegiornali o alcune notizie parlano più dell'aggressore che della vittima, quindi non so, ehm
Sì. Sì, diciamo che costruiscono il caso pra principalmente sull'aggressore.
Esatto, quindi, non so, costruendo questa figura, ehm, non so di bravo ragazzo come, non so, Filippo Turetta veramente o quant'altro che quasi sembra che, ehm, lo idol
Esatto. Lo una sorta di martire.